Oramai, come abbiam detto prima, il consumatore è attento. Quindi lui prima di acquistare, ehm, lui vuole documentarsi. Quindi, ehm, guarda il sito, i social, ehm, che possono essere Instagram piuttosto che Facebook, ehm, se poi disponi anche di un e-commerce online, sono tutte cose che alimentano la curiosità e l'interesse del consumatore. Quindi una un'attività che priva di di queste risorse, sicuramente ha meno opportunità. Ehm, nel momento in cui, ehm, la persona, ehm, va direttamente nel punto vendita deve anche essere il il venditore a dire: "Guarda, ho i social", proprio perché sono una spinta, una leva molto importante, perché se utilizzati bene, loro possono, ehm, far vedere il loro prodotto, pubblicizzarlo, promuoverlo, fare anche offerte speciali: "Oggi per voi, ehm, le pesche scontate, le mele ad un prezzo scontatissimo." Poi capita anche a volte che questi produttori, facciano delle offerte proprio direttamente in negozio con ceste speciali, oppure, ehm: "Ne acquisti 2 chili, il terzo chilo te lo regaliamo noi"; cioè fanno sempre delle iniziative per per invogliare il consumato
Mh-mh. Assolutamente. Che magari, se comunicate online, potrebbero avere molto, molto più impatto, rispetto che fatti solo nel piccolo negozio della della fattoria, ecco.
Molto più impatto, è vero, sì. Sì, sì. Perché, è una voce in più per il venditore. Una volta, ehm, era il passaparola, la fonte che faceva circolare, ehm, <smacks lips> la la credibilità la credibilità di un'azienda, gli dava prestigio; ma oggigiorno, ce ne sono talmente tanti di canali, che bisogna aggiornarsi, perché se no l'attività, ne ne risente molto; e quindi è importante questa cosa.
Certo. No, no, no, hai proprio ragione. È un qualcosa di interessante, e probabilmente a dare ancora più fiducia al compratore, potrebbe essere il vedere la faccia del contadino, della persona che lavora, magari anche tramite video.
Anche. Sì, del venditore, sì, sì. Beh, ehm, nel momento in cui poi va nel negozio, lo riconosce e sa già un po' di lui, ecco, quello assolutamente può essere utile.
E to.